جميل.
تاني حاجة وده هنتكلّم فيها يعني، هنتكلّم فيها بالتفصيل. تاني حاجة، اللي هي شريك حياتك لازم يكون معاه درجة علمية زي درجتك العلمية. يعني لو أنت دكتور يبقى
آه. ده برضه آه ممتاز. ده يعني آه، آه. الحاجتين دول آه. يعني شوية أنت جِبت أكتر سببين اللي هم يعني أو أكتر حاجتين الناس ممكن يعني ال بترفض فكرة أصلًا اختيارك لشخص ما على الأساس ده بس، من غير ما يتطرّقوا لأي حاجة تانية آه جميل. آه. تمام، جميل. إمم. إيه تاني مثلًا بخصوص ال آه. دُول أكتر آه.
بالضبط. مضبوط. مضبوط، الله ينوّر عليك. فهُم دي هم دُول، يعني هم دُول السببين اللي عندي آه.
آه. طيب، أنت شايف بقى إن إن القرارات أو المجتمع كوّن الصورة بتاعته ديّة آآ يعني يعني جات منين الصورة دي؟ هل مثلًا من من إن الناس كُلّها بقت واخدة المبدأ ده، فاعتبر إن خلاص العُرف كده، بِِغَض النظر عن إن هو صح والّا غلط وإن الصورة دي اتكوّنت من إيه؟
بُص، هو طبعًا الصورة دِية اتكوّنت بسبب العُرف زي ما أنت قُلت من شوية ودي حاجة حقيقية وصحيحة بنسبة 100%. يعني مثلًا على طريق آآ لو اتكلّمنا على السِن مثلًا، السِن هنا بيقول لك إن العروسة لازم تكون أقَل من العريس بحوالي من 10 سنين تمام؟ اللي هو إيه، أقصى حاجة 10 سنين وأقَل حاجة مثلًا إيه، سنتين. ليه بقى يا سيدي؟ أنا سألت بقى السؤال ده، سألتهم، طب ليه يعني العروسة لازم تكون
إمم. تمام. تمام. آه. إمم. آه. ماشي. صح. آه. ليه بقى آه. يعني عرّفني بقى؟
آه. يعني أنا أنا جايب على لسانهم وسألت الناس الكبيرة في المجتمع كمان، قالوا لي: "لإن السِت بتعجّز قبل الراجل." تخيل؟!
آه.